Ah, porque é doce, né, a beterraba é mais doce e a cenoura também, né.
A cenoura também. E aí, você pode falar, mas fica a cor a cor fica de molho de tomate mesmo, ela só realça, porque é óbvio que você tem que botar muito mais tomate do que, ce eh, cenoura e beterraba é uma só, você não pode colocar mais cenoura e beterraba, senão vai ficar com gosto de cenoura e beterraba, né.
Hum. E ia ficar vermelhinho, né, bem vermelhinho. Aham. Tá. Entendi. É, rouba o sabor. E e mas, assim, batia no no liquidificador junto com pele e com a semente ou não?
É só um toque, por A semente a gente tirava a gente tira, na verdade, a pele não. Quando você assa o tomate, depois você tira ela super simples, né, você puxa, assim, sai tudo. Ela descola da da ela descola da carne do tomate. Ah, isso
Tá. Tá. Ah, tá. Ah, e aí tirava a pele também ou não, nem sempre? A pele não precisava.
E nem sempre porque, depois que eu bato que eu bato o o o tomate no liquidificador, acrescento a cenoura e acrescento a beterraba, eu gosto de passar na peneira.
Some, né. Hum, tá, nossa.
Porque ele volta para panela para apurar.
Entendi. Ah
Então, quando você passa na peneira fica tudo lá.
Hum, entendi. Nossa, um jeito diferente, totalmente diferente de fazer e precisa de tempo, né. Eu acho que o tempo também é um segredo aí, né. E o forno, né, o fo bom, enfim, tudo é segredo, né. Tudo, tudo são detalhes, né, são que legal isso. Ai, gostei, vou fazer, viu? <laughs>
Totalmente. Tempo. Tudo é segredo. É. Sim. Faz faz que você vai gostar, fica incrível.